はい。ではちょっと早速お尋ねしたいんですけれども、えとお金の、ええと使う使い方、えとこれまでにお金をかけてよかったって思う経験とかってありますか？
はい。 なんかそんなに大きな買い物は、人生でまだあんまりしてないんですけど
はい。
なんかものよりも、経験に、なんかお金を使うようにしてて。はい、なんか旅行とかは結構思い立ったら、結構すぐパッって行っちゃいますね。
うん。 うんうんうん。 はい。 ああ、素晴らしいそういう生き方したいですね。ああ、どこどこ、今まで行った中ではここは本当行ってみてよかったみたいなとことかってああるんですか？
<laughs> ええ、また行きたいなと思ったのは、フィンランドですね。
はい。 ああ、フィンランドなんか綺麗そう。
ん、なんかすごい綺麗だったのと、なんかその夜がすごい、冬に行ったんですけど夜がすごい長くて
あ の、うん。 はい。 あ。 はい、はい。
その真逆の、その白夜の方を、なんか今度は体験したいなって思ったりとか。
あ、はい。 ああああ、なるほど。そっか、へえ、寒いところにさらに冬に行かれたんですね。
え、 はい。 そうなんですよね、まあ友達がいたっていうのがあったんですけど、きっかけは。
おお。うんうんうんうん。なるほど、いや、うんうんうん。
そうなんで会いに行ったんですけど、すっごい良かったですね。自然
いや、そうなんだ。いや、フィンランド行ったことない。うんうん。
もう何もかもが自然と繋がってるっていう感じでした。
あ、何が自然と繋がって。
なに何もかもが自然と繋がってるっていう感じでした。
あ、自然とね、あ、ああ、なるほど、暮らしの様々なことが。
はい。 あ、そうですそうです、なんかもうちょっとした雑貨とかが大体こうプラントベースとべ、ネイチャーベースが、なんかそういう感じで、すごい落ち着いた時間でした。
ああ、なんかい はい。 はい。うんうんうんうんうんうん。 ああ、いいですね。なんかあの普段買い物する時にプラスチックとかよりできれば木とかなんかの方がい布の方がいいなって思う派なので、それすごいいいなって思います。ええ。なんかね、あんまりプラスチックとか増やしたくないなみたいな。<chuckles>
ああ、わかりますわかります。うんうん。 え、そうそうそうそうそう、逆になんかこれお金かけてよかったと思う経験ありますか？
うんうん。はい。 あ、はい、私も旅行後なんですけど、あの、ちょっとなんかね仕事がなかなか安定しなくて、旅行に行けるようになるまで、すごい、あのあの時間がかかったので、旅行はそんなに回数少ないんですけど、あの、旅行もちょっと後で話せたら話すんですけど、えと今パッと思いつくのがあの、勉強というかあの、ライティングの講座にあの、ええと、お金を、まあちょっとその当時にしてはちょっとまとまったお金だったんですけど、あのそこそれの勉強をしたおかげで、あの書く仕事とか、あと今コース、かのそれがちょっと派生して、校正校閲、あの人様の文章を添削する仕事とかをやってるんですけど、それがすごい天職なので、はい。なんだっけ、なので、あの思い切って、あのそれ自己投資みたいな感じで勉強したら、あのライティングよりさらにもっと好きになれる仕事にも巡り会えたので、あ、これは、ほほんとにお金をかけてよかったというか、もう、あの全然、あのその元はもうとっくに取れてる感じですし、あ、よかったなっていうのがありますね。
はいはい。 そう。 うん。 ああ。 はいはいはい。 あ。 ああ、はいはいはいはい。 ああ、素晴らしいですね、ああ、素晴らしいですね。 うんうんうんうん。 はいはい。 いやすごいですね、それが天職だと思えることにこう繋がったっていうのが本当にいいですね。なんかその、つかけた額がどうとかじゃなくなるじゃないですか、その先のなんか時間が変わるから。
で はい。 はい。 そう。そうなんですよね。 はい。
いや、すごい素敵ですね。
いやもう人生が、あの、はい。なので、これはほんとに良かったなと思います。
へえ、うん、はいはい。
で、あと旅行もあの一応なんかそんなにあの行けるようになってあれがじゃないんですけど、あのその、かお勤めしてた頃に会社員時代に、あのボーナスを貯めといて、あのイタリアにあの初めてあの海外旅行自体も15年ぶりぶらいぐらいだった上に、初めて1人で海外行ったんですよ。で、それがなんかもうあの、まあ、もちろんヨーロッパはやっぱりね飛行機代とかも高いので、結構お金はかかったんですけど、あ、これはもう行っといてよかったなっていうう感じで、あの、でしたねほんとに。
はい。 わあ。 はいはいはい。 はい。 いや、そうですよね、1人でポンと行けるタイミングって意外と人生の中で限られるじゃないですか。
うん。 はい。うん。 そう。そうなんですよね。かなんか、そう、翌年も行こうと思ったら、自分がちょっと病気しちゃって、あのいあの、行けなくて、で、その後、コロナ禍に入っちゃって、結局その後、行けてないので、ああ、あの時お金かかっても、行っとけば行っといてよかったなって、やっぱ思いますね。
なんで、なんかうん。 はいはい。 いや、ほんとですよね。すごい思います。
うん。 ねえ、なんかもうタイミング大事ですよね、なんでも。
きんにか。 いや、大事だと思いますね。なんかそれで言うと、なんかそのお金の使い方全般で、なんか、なん何て言うんですかね。あの
うん。 はい。 はい。
高いなって、あの、思っ
はい。
ても
はい。
なんていうんですか、この先なんか、出会えないかもしれないこと、ねえ。なんかだったら、なんか、払っちゃう傾向にあります。<chuckles>
はい。うんうんうんうん。 ああ。 ああ、わかります、それは、そうかもしれないです。価値に払うっていう感じですもんね。お金はね、うーん。
うん。あ、そうですそうです。 んか、
確かに、それもほんとタイミングですよね。
そうですね。
ううーん。
だから全然節約はできないんですけどね。
あ、私もです。あの昔、あのだいぶだいぶあのマシにはなったんですけど、昔すごい浪費家だった時代があって、あのだからこそ逆にあのなんだろう、昔はなんか結構なんだ、物にもお金使っちゃってたんですけど、浪費家卒業した後にあのこうあのろ浪費じゃなくて投資だと言える方にできるだけお金を使おうっていう風にはなった、はなったんですけど。<chuckles> うーん。わかります、なんか節約難しいのはわかります。
<laughs> はいはい。 うんうんうん。 うん。 <laughs>
貯金って大変だなと、前よりはね。ね、前よりはマシになったんですけど全然。あのね、お金貯めるって大変ですよね。
いや大変。<laughs> いや、それでもなんか。 ですよね。なんかそれで言うとその自己投資、みたいな、ところも今すごい迷ってるところがあって。なんか
うーん。 はい。 うーん。
なんていうんですか、こう、今状態で言うと、会社を辞めて、あのなんかすごい10年ぶりぐらいに、なんか時間がある状態なんですけど。
はい。 はい。 はい。 ああ。
なんなんか、勉強し直したいなって思いながら、なんかこれっていうような、なんか、受け取りたい資格とか、なんか受けたい講座が別にあるわけじゃなくて、なんか、かといって、何か、なんか受けるには、それなりの、なんか、やっぱ額を要求される。
はい。 うん。 うーん。 うーん。 はい。 そうですね。<giggles> ですよね。うん。
<giggles> なんかその、これ、この資格あったらいいなってこう思いながら、いや、これ実際取るってなったらこんなに払わなきゃいけないのかって思うと、なんかなかなか今踏み切れなくて。
はい。 うーん。 わあ、わかりますね。
なんかそのライティングの、なんかその、しあの勉強し直した時はどういう風にこう自分、で背中を押したんですか？
はい。 はい。 あ、その時は私もちょうど私はあの失業、あの、したタイミングであの、あのどん底だったんですよ。あの失業したのとあの結婚を考えていた彼と別れたのと、あとそのあと半月ぐらい経って猫が亡くなっちゃって、あのもうもうもうねどん底だったんですよ私。で、あの辛すぎてもうもうあのしほんとはもう死にたいぐらい辛かったんですけど、なんか生きなきゃいけないんだったら経済状態ぐらい楽になろうとか思って。
はいはい。 はい。 はいはい。 ああ。 うん。 はいはい。 はいはい。
で、あのその半年ぐらい前に、あの同じ先生の講座を受講してた友人からその先生のことを教えてもらってたんですよ。
で。 ああ、そうだったんですね。
そう、で、その時は、まだ、なんか、あの、ななんか、急を要さないし、費用もかかるから、あの、行動しなかったんですけど。
はいはい。
あの、その、あの、どん底になった時に、なんか思い出したんですよ。
はいはいはい。
で、もう1つ収入の柱増やしたいと思って、あのもう1つっていうかまあ当時はもう会社でやってたね、あの仕事ぐらいしかなかったんで、あのひともう1つも何もって感じなんですけど、でそれであのなんか3ヶ月に1回ぐらいは募集したの、3ヶ月の講座なので募集来てるので、であの2回ぐらいキャンセル待ちして2回目で滑り込んだって感じです。
うん。 はい。 はいはい。 あ、そんなキャンセル待ちになるような講座だったんですね。
あ、そうそうそうなんですよ。いっかいめはキャンセル待ち間に合わなくて、で2回目メール来た時すぐって感じで。
ああ。 ああ、なるほど。
うん。
あ、でもなんかそこまで待ったら、なんかもう、滑り込めたらえいやって払えちゃいそうですね。
はい。 そうですね、へい。
もう今しかないってなりますもんね。
そうそう、で、それで、なんか、あの、別になんかたぶんカードとかも使えるから、分割とかもできないことはないと思うんですけど、たまたま、あの、それまでなんか、いつもお金に余裕のない人生だったのに、なんでだか分かんないんですけど、たまたまその時すぐ払える状態だったんですよ。あの、で、それももうご縁かなと思って、あの、はい、あの、ま、て言ってもなんかその多分一般的に想像するあのより全然安いかもしれないんですけどね。私にとっては結構たたあのまとまったお金に感じてたので。
はいはい。 ああ、もう、そうですねそうですね。 いや、そそう、まとまったお金なんですよ。そう。
うん。ですよね。
<chuckles> いやそうなんですよ、これがあればって思いますもんね。
うんうん。 そうですね。<chuckles> わかります。
なんか、はい。ちょっとディナーなんかいつも行くお店じゃないとこ行けたりする回数が増えるとか、なんかそういうことを考えちゃうじゃないですか。
うんうんうんうん。 ああ、わかります。あの日頃のね、日頃のこうちょっとしたご褒美。
そう、なんか欲しかった服も買えるし、そう、美容院もちょっと1回行けちゃうし。<chuckles>
うんうんうん。
なんかそんなこと考えちゃいますよね。
ああ、わかります。
なんか、目先のことに。
はい。
が、よぎっちゃって。
私さい最近ちょっと、またちょっと、まとまったお金を使う予定が発生しまして。で、それも、あの、何かっていうと歯なんですよ。歯歯歯歯ね。歯科。歯。
おお、そうなんですね。 歯。歯ね、歯科歯科かかりますよね。
ね。で、私、歯の、あ、歯が一番見た目のコンプレックスで、あの、歯並びは問題ないんですけど、あの、あのですね、あの、皆さんホワイトニングとかされるんですけど、あの、私、あの、ホワイトニングは効かない、あの、歯がきちょっと黄色くなってきてるなって気になったんですけど、ホワイトニングがちょっと効かない状態なんですよ、ちょっと、あの、表が削れちゃってるってことで。で、それと、あと、なんか、ちょっとね、若干、あの、角が欠けてるみたいなのがすごい気になってて、で、それを、なんか、前、ん、し歯科で相談してたけど、ま、ホワイトニング効かないと思うよって言われてて、で、またすごい久しぶりに相談してしたら、なんか、こう、上からちょっと、あの、薄いのを貼り付けるみたいな感じの、結構やってらっしゃる方多いみたいで、あの、歯の、うわははぶが狭くなっちゃってるとか。そうそう。
はいはい。 はいはい。 はいはいはいはい。 ああ、はいはいはいはい。 はい。はいはい。 ああ、なんか、あ、わかりますわかります。なんか、歯歯の上に、こう、かぶせるみたいなやつですよね。
そうそうそうそう。で、なんか、それを前調べたことあったんですけど、当時は、あの、削らなきゃいけないっていうので、やあの、やらなかったんですけど、削らないでできるようになったっていうのを、その先生つい最近聞いて。はい。で、しかもその先生が開発に携わったとか言ってよくご存知みたいで、これはと思って。そうなんです。で、やることにしたっていうのが最近はあります。
はい。 ああ、技術の進歩で。 素晴らしい。 ああ、もう第一人者じゃないですか。 これはいいですね、長年のなんか、こう自分の中でこう、ふつふつとあった。不満不満とまではいかないけど、ちょっと気になるみたいなところが、これもね、歯も、80とか100とかまで付き合うもの、ですしね。
はい。うん。 そう。 はい、いや、うん。 そうなんですよね。で、正直もう、ひ人に、顔を見られるのが怖いぐらい歯がコンプレックスなので、それが、ちょっと、ま、お金って結構すごいかかるんですけど、それが、あの、ね、あの、削ったりもしないで、あの大丈夫なんだったらややろうと思って。
はい。 はい。 いや、もうそれも、もう投資ですね、自己投資ですよね。
うん。 自己投資ですね。もうこういうのは大
はい、気分変わりますもんね。
うん。ほんと変わりますね。気持ちが全然違いますよね、多分。
いやあ、素晴らしい素晴らしい自己投資をそんなに、できていらっしゃるのって。
いや、あの。なかなかこう迷いましたけどね、最初。
<laughs>
まあ高いので、1本いっぽんン万円ですって言われて、ああ、みたいな。
いやなそうじゃない。 <laughs> いや、ほんと歯はかかりますよね。
いや。 ねえ、歯、かかりますよね。矯正やってらっしゃる方もね、お金すごいかかっお金と時間かかってますしね。
はい、そうですね、矯正はしました、もう。うん。もうこどももにも遺伝で、あの、ごめんねと思って、もう、あなたにもさせないといけないねって思って。
ね。 ああ、しましたか？ うちも弟がやってました。うん。うんうんうん。いやありましたよ。 しょうがないですよね、遺伝はね。しょうがないですよね。
うん、でもそれは、もう将来的にかかる大きな出費として備えつつ。
いや、もう、そういうの大事です。 うんうんうんうんうん。 矯正ね、1回あの、したらこうね、あとはね、あの、きっとすごい快適に磨いたりもしやすくなりなるでしょうし、大事な投資。
いや、虫歯リスク減るんで、なんか将来的に、ななんかそのメリットもありますよね。先に先行投資した分、トラブルは減るので。
うん。 はい。 ああ。 はい。うんうんうんうん。結局なんかその投資した分、その歯医者の治療する回数とかも減るんだったら、お金もその分ね、元取れるというか、ちょっと。ね。たあそうだ、行かなきゃいけないですもんね、歯医者にね。あの、虫歯になったらね。
いや、そうですそうです。時間も歯医者さん行く時間もうん。 減りますから。
いや、わかります。歯は大事ですね。
いや、大事ですよね。やっぱ、なんかそういう一生ものになるものに、なんかお金をかけるかけるっていう、そのなんか、思い切り
うん。 はい。うんうん。 はい。 うんうんうんうん。
を、なんか、ん、ももっかい持とうと思いました。
ああああ、よかったです。そう、大事ですよね。なんか、そその、使うとこと使わないところををのね、あの基準をしっかりしとくといいですよね。
<laughs> う、そうですそうです。もう、自分がこの先の人生気持ちよく、楽しく生きられることに、惜しみなく使う。
うん。 うん。 いや、ほんと大事ですね。 わあ、いい。なんかいいお話。充実した時間でした。
ありがとうございます。こちらこそ。なんかすごい背中を押された気分です。う。う。
あ、ね。 ああ、よかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼します。